Exatamente, exatamente.
Porque eu nasci no Rio de Janeiro. Mas do Rio pra baixo, a água é muito fria.
Aham. Hum. Ai, o eu ach <chuckles> Nossa. Hã. Uhum.
Muito fria. Eu estive em Santa Catarina, aí é muito fria. Fui com os meninos a São Paulo, Santos, né, no Guarujá. É muito frio. É outra lembrança também que eu tenho olha, no Guarujá
Aham. Sim, sim. Sim, muito a Hã. Qual? Hum.
a a praia do Guarujá é linda. Olha, eu fui de férias com meus filhos para o Rio, né. Aí Copacabana, aquela coisa de praia no Rio, aquela muvuca, como a gente fala, né. Cheio. Vende tudo na praia, é uma confusão.
Aham. Ah, olha. <chuckles> Aham. Sim. Uhum. Oh, coisa boa. Aham. Fula aham. Sim, sei.
Aí a praia muito embolada. Aí nós fomos pra São Paulo, no Guarujá. Nossa, quando nós chegamos lá, que coisa chique.
Aham. Ah, nos Hã. Aham. Hum. <laughs> É.
Gente, a praia toda organizada. Organizada, toda arrumada, limpinha, sabe? Tem uns prédios tem prédios até 4 andares. Na época, era assim, não sei, 4 ou 5 no máximo. Não pode ter prédio alto.
E organizada, né? Pois é, isso que Aham. Sim, sim. Aham. Hã. Uhum. Uhum. Pois é. Pois é. Hã.
E os condomínios levavam as cadeiras pra praia.
Olha só. Pois é. Uhum. Isso em que ano?
Então tudo organizadinho, arrumadinho, areia limpinha. Incrível. Isso já tem, ah, também já tem uns bons 20 anos que eu estive lá. A gente foi ao Guarujá, depois nós fomos a Santos.
Hum. 20? É, pois é. Uhum. Uhum. Santos? Olha só. Hã.
Que é uma coisa que eu me lembro também, em Santos tinha uma é lindo na
Aham.
Como é que eu vou te falar? Naquela calçada da praia, naquele canteiro central
Hã. Aham.
que normalmente tem as 2 pistas, né, que vai e volta, igual tem no Rio, no tem o calçadão ali. Mas no meio deles eram jardins belíssimos, lá em Santos. Muito bonito. E tinha uma um uma pista de patinação na praia.
Sei. Sei, sei. Hã. Aham. Hum. Hum, amo jardim também. <chuckles> Hã. Hum.

Sim, é os barquinho, né?
barcos, que lindo aquele lugar.
Sim, é lindo. Aham. Tem a a tem a Beira-Mar também, né.
Eu acho o Nordeste muito bonito. À beira-mar. Eu fiquei como é que era o nome daquele bairro em Fortaleza, gente, que uma rua que vendia tanto sapato.
Beira-Mar também. Hã. Hum. Sapato? Ah. N não lembro de sapa Eu a eu acho
Era. Nossa! Conselheiro Aguiar em Recife. Recife tem praias lindas. Ai, como é que é o nome? Não, eh, Aldeota.
É é uma feirinha? Hã. Aldeota, sim, nossa senhora, nem lembrava mais do do desse lugar. Esse esse aham. Tem o shopping Aldeota e tem o o negócio, eh-eh, rua. É.
Aldeota, exatamente. Aí na rua, sem ser na rua da praia, na rua de trás, vende muito sapato.
Hã. Hum, sim, sim. Eu acho que a aham, exatamente.
Tem loja de roupa e de sapato. Mas bonita a praia também. Outra praia linda, 2 praias que eu gosto muito também: Recife, Boa Viagem, que é bacana, mas também é aquela praia lotada, mas ainda é bem bacana. E João Pessoa, Cabo Branco.
Agora você <chuckles> você me me Hã. Aham. Sim. Uhum. É, pois é. Hã. Uhum.
Cabo Branco é muito lindo, eu fiquei até hospedada lá, os meninos eram pequenos também. Nós fomos, eu fui trabalhar e ficamos hospedados lá. A gente até brinca que Cabo Branco, você tem a Ponta do Seixas, que é a nossa ponta mais oriental. Quando a maré tá baixa, você anda no desenho do mapa do Brasil.
Sim, lindo, lindo. Aham. Sim. Hum. Ah. Hã. <chuckles> Hã. Aham. Olha só. Aham. Ah. <chuckles>
E o desenhozinho mais oriental que é de frente pra África.
Aham.
Muito interessante, mas uma coisa assim É, lindo.
Interessante, sim, sim. Uhum.
E a água deliciosa. Fortaleza também.
Pois é. Sim, ok, ok. Aham. Você eh, tem alguma praia que você você queira visitar, assim, de outro país também?
Nordeste é lindo.

O oi? Como assim? Pista de pa a p a pista de patinação. Ok, ok. <laughs> Eu confundi com com esqui por um momento. <laughs> Esqui não, eh, patinação de gelo, no momento. <laughs>
É que uma pista de patinação em plena a praia. Ah, tá. Não, pista de patinação. Patinação no gelo, né. Mas muito legal, porque assim, eh, Santos já não achei tão bonito quanto Guarujá.
Hã. Uhum.
Mas foi também um momento muito feliz, muito especial. Nossa! O Brasil tem praias lindas.
Hum. Sim. Hã. <chuckles> É, ex exatamente. Fu olha Hã. Kombu. Hã. Caucaia? Eu eu eu sei, eu sei, eu sei. Aham. Sim, sim. Lá também as praias são bem bonitas. A Hã? Hã. Hum.
Fortaleza eu fiquei num lugar chamado Cumbuco. Não, Cumbuco não, Caucaia. Caucaia. É no caminho do Cumbuco. Também. <gasps> Lindas e a lembrança que eu tenho de lá, ai, era q quando os pescadores chegavam 5h com o camarão fresquinho.
<chuckles> Hã. Olha só. Camarão, caranguejo, né, também.
Nossa! Caranguejo eu não gosto. Caranguejo é mais no mangue, né, na lama. O camarão era no mar. Eles traziam camarão e lagosta.
Não? Uhum. Sim, sim. Olha. Hum. <chuckles>
Aliás, foi a primeira vez que eu vi uma lagosta viva.
Olha só. <laughs> Aham. Sim, sim. E e o cheiro de de batatinha frita também, você você você associa com praia?
Mas eu não nem comprei lagosta não, porque eu não sabia fazer. Mas o camarão Ah. Não, não associo, porque eu não sou muito da batata frita. Engraçado, isso eu vi lá em Fortaleza, que eles serviam um peixe frito
Não? Olha só. Fr batata frita, aham. Hã. Hã. Uhum, exatamente. Hã.
acompanhado de uma salada de tomate, alface e batata frita.
Aham, exatamente, exatamente. <chuckles> Eles fazem isso mesmo.
Aliás, eu vi isso também na praia em João Pessoa.
Hum. Hum.
João Pessoa. É porque eu não tinha costume de aliás, no Rio se vende tudo, mas não vende dessa forma. O peixe com batata frita e com a salada, não.
Interessante. Hã. Sim. Aham. Pois é. Não, lá em Fortaleza eles vendem assim. Só que lá em Fortaleza, eh, pela a última vez que eu vi uma praia lá, pelo menos as mais lá mais lotadas, né, mais cheia de pessoa, é é é é bem poluída. É bem poluída a areia a Praia do Futuro. Praia do Futuro é, né, uma praia praia do sem futuro. <laughs> Ah. Hã.
Hã. Aham. A Praia do Futuro? Ah, é porque fica uma praia central. As praias de centro, normalmente ali param todos os ônibus, né, são praias mais lotadas, tem muito turismo, aí normalmente são praias poluídas. Agora eu achei lindo em Fortaleza é aquelas vela, que a gente chama as Velas do Mucuripe.
Uhum. Pois é. Pois é, ainda é difícil. Ai, é difícil. Hã.

E aí eu levei para Disney, sabe. Ai, mas é uma viagem, nossa, é fantástica. Mara
Hã. Aham. Sei, sei. Encantadora, né, sim. Já fui também para lá. Muito bonito, muito bonito. Hã.
É muito lindo, é muito lindo. Agora, tem algum cheiro? Ou sim, eh, cheiro, som, sensação que você associa com essa sua memória do Beach Park?
Uhum. Olha. Hã. Pa Qual com a memória de E com essa memória do Beach Park eu acho que seria, hum, cheiro de cloro mesmo de piscina, de de de de Fini também. Eu lembro pronto, lá no Beach Park, Fi essas balinha Fini, né, tem uma lojinha lá de Fini. E teve uma vez que hã. Hã? De não, é tipo umas le gelatinãzinha. Fine, a gelatina. Aí tem as gelatina de de como é o nome? Minhoca.
Hã. Ok. Hã. Bolinha? É uma bolinha? Ah. Ai, eu sei é Fini, isso mesmo, F-I-N-N-Y, não é?
Isso, exatamente. Isso, exatamente. Eles fizeram um uma lojinha lá no Beach Park, e da primeira vez que eles eles fizeram essa lojinha, minha e minha vó a minha vó me levou eu e minha prima para essa lojinha, e a gente comprou um monte de de doce lá. E toda vez que eu vejo eu vejo Fini, eu vejo, né, o o logozinho da Fini, eu lembro dessa dessa lojinha e a lojinha era até bonitinha. Aham. Exatamente.
Olha. Hã. Nossa. Aham. Você lembra, né. Mas é muito lindo ali. Porque eu eu me lembro também, já fui a Fortaleza e as praias são maravilhosas. A última vez a outra lembrança que eu vi de praia, e eu conheço várias no Brasil. Gosto mais das do Nordeste por conta do da água ser mais morninha, né.
Uhum. Hã. Uhum. Sim, sim. Hã. Aham. Aham. Sim. Uhum. Hã.

Uhum.
Que era um parque aquático também. Eu me lembro de uma coisa muito interessante lá, porque lá tinha uma piscina de ondas, que lá em Brasília teve também quando a gente na época de adolescente, eles fizeram um projeto, mas hoje em dia não tem mais não. E nesse Wet'n Wild, foi interessante que os meninos experimentaram sorvete
Olha só. Hã, aham. Sim. Aham. Hã. Aham. Sim. <chuckles> Ah, poxa. Hã. Hum. <laughs> Hã.
que ele era cheio de bolinha.
Olha só, bolinha como assim bolinha? Bolinha de chocolate?
bem pequenininho bem pequenininhas o sorvete. Porque, por exemplo, lá em Berlim, né, eh, ainda mais nessa época, alemão toma muito sorvete. Tem um, que o sorvete que é um chama espaguete.
Hum. Uhum. Hã. Uhum. Olha, não sabia. Hã. <chuckles> Que engraçado. <laughs> Espaguete, mas por quê?
Engraçado, espaguete. E nesse lado do mundo É, muito interessante. E aí a gente não foi pra Fortaleza, pra essa praia, por conta disso, porque era mais barato, né.
Hã. Uhum. Aham. Entendi, entendi. Nossa Senhora, hein? Para o outro país ir pra outro país, ir para o parque de diversão é mais barato do que no próprio país, num parque aquático. Pois é. Olha. Hum. Aham. Ah, Miami. Miami é lindo, lindo Miami. Eu lembro uhum. Hã. Exatamente.
Mas Pois é. Pois é, e lá nós fomos pra praia e lá foi maravilhoso, que a gente foi na praia em Miami. Nossa, é lindo! Valeu muito mais a pena, não só a nível de valor, né. E foi uma forma de sair para o pai do país. E eu queria com a idade deles, né, estavam com 10 e 11 anos, era a oportunidade, era o momento legal de ir na Disney e de lá nós fomos pra Miami e fomos à Miami Beach. Que lindo!
Uhum, exatamente. Sair, ver outras pessoas, né, outra cultura e tal. Hum. Hum. Aham. Sim. Hã. Aham. Sim, incrível. Nossa, incrível, incrível.
Lindo, lindo, lindo. Foi muito bacana. Estava eu e meus filhos, com 10 e 11 anos, e uma amiga com um filho que também era da mesma idade e eu levei a filha de outra amiga. Nossa, ela até hoje me agradece tanto, ela diz que ela trabalhava comigo e nunca teria condição de levar a menina.
Uhum. Eu lembro também. Aham. Uhum. Hum. Aham. <laughs> Hã. Uhum. Olha.